Non, sur place, c'est différent. Sur sur place, c'est différent. Voilà, c'est plutôt en France, mais justement, en fait, c'est parce qu'aussi, on a cette double culture qui fait que, heu, il y en a une qui prime sur l'autre quoi, heu, forcément et il y avait aussi une, heu, une dernière chose que j'avais remarquée, c'était que, heu, bah à l'époque on se levait tôt et on allait prier à la mosquée.
D'accord, c'est plutôt en France? Mmh mh. D'accord. Bien sûr. Oui.
Bah aujourd'hui, heu, pff généralement bon moi c'est quelque chose que je continue à faire, mais si je prends exemple de mes sœurs ou même de mes copines. Heu, je leur envoie un message, heu, à 08:00 pour leur fêter une bonne fête, heu, à 10:00-11:00 j'ai pas de retour quoi. C'est parce qu'elles sont encore au lit, elles traînent, <chuckles> heu, voilà, c'est ça. Elles traînent, heu, elles vont pas du coup à la mosquée prier, heu, e elles prennent pas des bonnes initiatives comme on faisait quand on était jeunes et cetera. Comme, heu, aller, heu, aller justement rendre visite aux familles.
Oui. Elle ne prend pas? D'accord, donc ell elles ont dormi. <chuckles> Ouais. D'accord. Donc effectivement il y a il y a pas vraiment de de suivi de cette tradition. Pourtant le le ramadan lui il est, heu, lu lui, il fonctionne toujours?
Donc Alors lui, il fonctionne toujours parce que c'est une obligation religieuse, donc en fait qu à partir du moment qu'on pratique un minimum ses sa religion, heu, je parle pas des personnes uniquement croyantes, je parle vraiment des croyants pratiquants. Eux, ils sont dans l'obligation de de jeûner pendant le mois du ramadan, donc en fait, ils se ils se sentent un peu forcés hein pour la plupart, je pense. Heu, donc ça, oui, ça continue, mais heu, c'est vrai que la fête qui m heu, qui marque la fin, beh dans ouais, c'est pas c'est pas terrible et c'est vrai que moi, ça m'attriste.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Oui. D'accord. Mmh mh. Qui suis-je? Ouais, ouais. Et tu penses qu'un jour, heu, tu vas tu vas essayer, heu, de de relancer ça?